Olha, eh, eu tô precisando aprender a equilibrar, assim, a conveniência e a saúde, sabe. A minha saúde ao escolher os alimentos, eh, por que que eu trago esse tema de alimentação? Porque eu como muito mal, sabe. Eu como muito mal, eu acabo me perdendo na rotina do dia a dia, então eu acabo que não me organizo pra pra ter aquele momento de de preparo, sabe. Só que eu preciso realmente diz fazer coisas mais práticas, sabe, ma e que eu mantenha a a saúde, ou seja, eu eu po possa ingerir alimentos saudáveis, não e não ficar beliscando aquelas coisas, eh, brigadeiros, doces, que eu acabo indo, né, para o chocolate, então eu queria realmente m mudar, sabe. Substituir alguns elementos, eh, uns alimentos, né, e e poder comer melhor, né, mais saudável.
Sim. Sim. Com certeza, vamos lá, vamos falar desse assunto, vamos, eh, tentar aí algumas dicas, pra ver se você consegue mudar esse hábito. Me conta um pouco como é a sua rotina, assim, de co alimentação, como é que é o seu dia a dia?
<chuckles> Olha, o que que acontece? De manhã, eu tomo só um café com leite, né, e com açúcar, e assim eu gosto bem doce e o que é péssimo, né, eu sei que esse açúcar em excesso é ruim, mas assim, enfim, é a verdade, eu preciso confessar. Então, eh, como, eh, geralmente um ovo, quando não como ovo eu como pão
Sim.
né pão com queijo, com a manteiga, um queijo, e é o que eu como de manhã. Na hora do almoço geralmente é a refeição, eh, maior assim, que eu digo no dia, né, e aí eu como proteína, né, eu como feijão com arroz, porque, eh, estou habituada, né, aquele aquela questão do brasileiro, né, que adora um feijão com arroz, eu sou dessas, então só que acaba que eu fa faço feijão com arroz quase sempre, né, porque enfim, acaba sendo ma eh, mais prático para mim, eu não tenho muita criatividade, então eu acabo f repetindo, sabe, os alimentos. E aí eu almoço, <clicks tongue> né, e à tarde eu volto faço lanche de novo, aí é de novo leite, com pão, aí eu vou repetindo, sabe, aí à noite a mesma coisa, e enfim, e e não estou fazendo muita ingestão de nada, assim, muito saudável sabe. Estou sempre ali na farinha branca, né, e pronto.
Sim. Uhum. Sim. Sim. E você já experimen você quando toma o café, eh, que você comentou que você toma com muito açúcar, né, você já experimentou, eh, o você toma leite normal, leite de vaca ou você toma esses leites de amêndoas?
Aham. Leite de vaca mesmo.
Talvez seria legal você experimentar um desses leites vegetais, porque normalmente eles são mais docinhos. Então, você não precisa colocar tanto açúcar no café.
Hum, verdade.
Princip principalmente esses não sei se você já percebeu, o tem um de aveia que ele é bem docinho e ele tem um que se chama, eh, que ele é barista, né. E que quando você compra ele, e você, assim, coloca em um copo, antes de colocar na na xícara de café, você pode dar uma leve batidinha nele, se você tiver essas mini batedeirazinha, né, ou mesmo com um uma eh, não sei se você usa essa essa esse tipo de cafeteira, tipo essa que é French press, né, que você pode bater ali mesmo o leite. Ele fica com uma espuma, e essa espuma te dá, assim, muita, sensação de que realmente está docinho, sabe, que o não precisa tanto do açúcar. Não sei se você já experimentou isso.
Uhum. Uhum. Hã. Hum. Hum, nunca vi. Não, não. Eu assim, eu até tenho um aparelhinho, né, que pronto, que eu comprei numa loja mesmo e, a assim, só de produtos mesmo, assim, de cozinha, né. E ele tem uma mola, e que essa mola f faz essa espuma aí, que você está dizendo, né, ela como se fosse uma batedeirazinha pequena, né. E eu até tenho em casa, mas te confesso, que eu nunca usei, acredita?
Sim. Exatamente. Isso. Usa, porque vai mudar muito, assim, além do café vai elevar, assim, o nível do café. E é uma coisa muito fácil, né, porque essa batedeirazinha ela é super simples você pega e bate, né
Uhum. Sim, uhum.
E aí, você também não vai eu acho, eh, que vai diminuir um pouco o consumo do açúcar, nesse ponto.
Ah legal, realmente assim eu não, eu não tenho o hábito de de tomar esses esses leites, a minha filha quando era bebê, né, que ela tinha intolerância, leite de vaca e tudo eu até cheguei a a comprar para ela, era o leite de soja, era o era o de soja, se eu não me engano era o de soja. E mas pronto e eu passou essa época, nunca mais me conectei com essa realidade dos leitos de aveia, né, e esses todos que têm. Eh, mas realmente eu acho que eles são um pouquinho mais doce assim, né, tem aquela sensação do doce, ah sem de fato ter o o açúcar, né, o açúcar no formato que a gente está acostumado, né.
Sim. Isso. E é mais magro, né, é mais magro que o leite também também você segura ali algumas calorias, né, eh, dentro já do café da manhã. Agora o ovo na pela manhã é super, né, saudável, acho que isso está tudo bem. Você gosta de das sementes, assim, você gosta de, por exemplo castanha, castanha do Pará, amendoim, você você consome esse tipo de coisa.
Uhum. Aham. Eu adoro. Mas, assim, não tenho consumido não, mas eu gosto mesmo, assim, gosto da castanha e gosto do do amendoim.
Porque uma dessa ah, tem uma dica, assim, ela é um pouco trabalhosa, mas é uma dica super interessante e é muito bom também se você tem criança, se você tem pessoas mais velhas em casa. É uma técnica que se chama biochip, então na verdade é o seguinte, você compra esses grãos todos, não podem ter sal, né, não pode ter, eh, a o açúcar ou sal, eles têm que estar, né, no modo natural deles, pode ser uma castanha do Pará, pode ser o amendoim, aquele amendoim vermelho, né. Eh, qualquer uma dessas, até as mai as sementinhas ma menores também, né, eh, você coloca, eh, durante a noite, você coloca, eh, na água, então você bota compra todas elas, todas as castanhas e coloca num copo com água, tapa, assim, com uma peneirinha, né, pra que possa ventilar e deixa durante 12 horas, normalmente é o horário que você tá dormindo, eh, isso ali né, den de molho. No outro dia quando você for ver ele vai tá assim, a semente vai tá o triplo do que era re do que ela era. Cresce
Hum. Hum. Aham. Uhum. Sim, sim. Hum. Sim. Uhum. Sim. É, el ela incha, é isso? Hã.
Isso, ela cresce, assim, porque ela fica no ponto exato de dar a plantinha, né.
Uhum.
Só que aí você tem que deixar ela mais 12 horas, né, eh, descansando. Então são 12 horas na água, é 1 dia basicamente, são 12 horas em 1 água e 12 horas descansando, e você pode fazer um montão, então você pode comprar vários várias sementes e você bota lá 1 dia, e no outro dia, depois de passar 24 horas, 12 de molho e 12 secando, está pronta para comer, e você pode comer naquele dia.
Hum. Hum. Hum.
E é super interessante, por quê. Porque você vai se sentir super saciada com muito pouco, e é uma é uma excelente carga, assim, energética, porque a semente ela é um é por isso que se chama Biochip, né, ela é um chip de informação, né, ali tem várias, né, coisinhas para dar a planta, né. E quando você faz esse essa essa técnica, você consome a semente no estado melhor, né, assim, no no ponto e máximo da vida dela. Então, você consegue comer todas as coisas por produtivas que ela te daria, então, assim, com 4 castanhas do pará, por exemplo, você fica super bem, você não precisa comer pão, não precisa tomar leite, e é algo fácil, porque você pode botar na sua mesa, pode, né, botar na lancheira da criança, por exemplo, e é muito saudável.
Sim, sim. Aham. Nossa é verdade. Uhum. Nossa, que legal, muito legal. Eu não não tinha escutado, assim. Primeira vez que eu escuto, né, essa essa técnica e essa receita, né. Eu vou experimentar, porque eu achei bacana e dá para substituir pelo pão, por exemplo, né, que faz super mal o pão que eu como, eu tenho consciência de que né bom. Eh
Isso. Dá para você colocar também, por exemplo, no iogurte, eh, as pessoas também batem, né, assim, por exemplo, se você quiser, mas aí já é muito, assim, né, um outro nível. Aí se você quiser bater também no suco, botar cenoura, botar, sabe, uma uma folha verde, né, o espinafre, qualquer coisa dessa, botar água, você pode bater e tomar, né.
Uhum. Não, é interessante, porque, assim, eh, mantém também a minha praticidade apesar de, por exemplo, essa castanha, né, quase 24 horas para para fu resolver isso, né, mas eu não tenho que fazer nada, é só a questão mesmo de planejar, né. Eu vou ter esse alimento daqui, né, eh, tem que passar aí pelo menos 1 dia para poder consumir, né. Então, mas é bem legal porque dá para
Que também é bom. Isso. Isso. Mas também não é tanto trabalho, né, porque é só 2 vezes, você bota água no copo e depois você vira a água, tira, deixa mesmo na própria peneirinha que você tapou o copo, você coloca e para escorrer a água, né. E deixa lá, né. É. E é algo que te vai te dar muita vitamina, vai te dar muitas pro eh, te dá muitas propriedades que normalmente a gente não consome em um em umas, por exemplo, se você cozinha o seu legume você perde várias vitaminas, né, e normalmente a gente come muita coisa cozida ou então no forno, né.
É, exato. Uhum. Não, é super prático. Uhum, é verdade. Não, rea realmente, assim, eu adorei essa dica, porque realmente eu nunca tinha escutado, e e achei prática, né, eu não achei nada assim complexo.
Não, é, e você pode usar isso e eu eu dei essa dica do amendoim, eh, do grão, eh, da castanha do Pará, mas qualquer grão funciona, ele só tem que estar sem o sal e sem açúcar, né, ele tem que estar no estado natural dele.
Hum, beleza, muito bom. Eu vou experimentar isso aí, com certeza.
E com certeza, assim, outra co outras técnicas, assim, de também de comer saudável que também é super fácil também, é comprar, né, essas pastinhas, né, de grão de bico, essas pastinhas que você possa também consumir mesmo que seja com pãozinho, mas pelo menos você está ali se alimentando de algo saudável, né, você pode botar também em uma saladinha uma pastinha dessa e você já está mais, né, pronta para o para o seu dia a dia, né.
Hum. É, de repente, colocar na salada, né, no alface, né que dá aquele sabor do do grão de bico, né, e também comer ali a salada junto, é, realmente é interessante, eu acho que é outra dica que eu acho que eu posso fazer. É porque no fundo, né, nessa correria, a gente vai ficando mesmo sem criatividade, sabe. A gente vai ficando meio que preguiçosa mesmo para fazer as coisas, mas é tudo questão de prioridade, né, também da gente parar, sentar, e e buscar essas informações, né, mas muito legal a gente poder conversar e ver diferentes visões, né, porque a gente vai aprendendo, né. Essa é a dica que você me deu nunca tinha escutado falar da castanha. Achei super legal.
Isso. Sim. Pois é, isso isso foi desenvolvido por uma professora, ela é brasileira, o nome dela é Ana Branco e ela tem essa técnica que é super importante, assim, dentro do mundo da né, da da nutrição, que realmente revolucionou, revolucionou, assim, para crianças também que tinham pouca alimentação, que não não conseguiam consumir, né, todas as proteínas do dia né, também foi ensinado isso em em em comunidades mais carentes, né.
Hum, que legal. Uhum. Entendi, e ela também tem outras receitas, assim, e tem outras técnicas para que possa pesquisar e e descobrir.
Tenho um mon Sim, tem muitas técnicas, ela ensina a fazer esses sucos também, ela também tem essa coisa que ela dá muita dica de que você deveria comer o máximo que você você pode de coisas cruas, né. Para você consumir ali, por exemplo, você pode comer uma cenoura crua melhor do que né cozida, né. O espinafre se você pode só dar um sustinho nele, mas comer ele mais para cru do que cozido, seria melhor também. Então ela dá umas ela ela dá umas aulas, assim, super fáceis, e são coisas que dá para encaixar no dia a dia, porque não é tão assim, natureba no sentido, né, difícil, né.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. E tem no YouTube, assim. É gratuito ou é algum aplicativo?
Sim, e tem um blog também, ela também tem um website, se você bota o nome bota Biochip, você vai ver várias técnicas, várias várias dicas dessa técnica.
Hum. Ah legal, vou pesquisar adorei aí, vou realmente mergulhar nesse conhecimento, acho que pode me ajudar também, né, verificar, juntar praticidade, né e e as escolhas, né, as escolhas desses alimentos realmente que são mais saudáveis, né, a gente às vezes pensa que um alimento é saudável mas nem é tanto assim, né, então, ouvir realmente profissional acho que pode, me ajudar muito nesse sentido.
Sim, exato. Ai que bom que eu te ajudei, eu espero que você faça a técnica e depois volte para me contar.
Não, pode deixar, vou sim, muito obrigada adorei suas dicas e e e eu quero voltar aqui realmente feliz com isso e estar bem mais saudável. Obrigada, até a próxima, tchau, tchau.
Ótimo, tchau, tchau.